Sim, sim. Eh uma última coisa, você acha que a gente tá chegando em um ponto, né, por exemplo ati atingimos o topo da representatividade na mídia por exemplo, né, agora tá tudo muito mais aberto, eh, a alguns argumentos, algumas situações são tratadas com com mais naturalidade. Você acha que em algum momento a gente vai atingir aquele ponto altíssimo que ou vai que vai chegar em um ponto que vai ter que ter um retrocesso por exemplo ou se a gente já está vivendo isso?
Pelo excesso da representatividade?
Aham.
Hum, não sei viu porque eu acho que as as pessoas elas precisam sempre lutar, né, pra estarem representadas, a partir do momento você para de lutar você para de ser representado, né.
Aham. É aquela coisa, né, quem não é visto não é lembrado.
E Exatamente. Então acho que chegamos num ponto que na minha opinião deveríamos ficar, né, mesmo que às vezes como você comentou em relação a aos casais gays na novela que sempre tem que ter, né.
Uhum.
É é a forma que eles têm, né, de, eh, serem vistos né da gente aceitar eles como eles são, né, e com menos preconceito.
Sim. E como normalidade não como coisa anormal, né.
Eh, porque olha vira e mexe, né, eu ainda ouço o preconceito que tem, né, hoje eu estava lendo uma matéria que tinha um casal gay num mercado tipo um mercado municipal aí veio o o segurança e pediu pra eles soltarem as mãos pra não se abraçarem enquanto o as pessoas heterossexuais estavam lá, abraçadas e de mãos dadas.
Uhum. Ah. Gente, mas é possível, né. Uhum, eu me lembro isso demais, nossa, eh, teve um período que foi um escândalo isso que ainda nem tinha questão de casal gay novela nada disso, e mas se você via 2 homens caminhando de mãos dadas nas ruas eu eu lembro que a minha mãe me puxava para o lado, assim, pra não ver.
É, tipo você vê alguma coisa no filme a mãe tapa o olho, né, pra não ver a cena.
Aham, aham. <laughs>
Né, e assim, eu não acho que se uma criança ver um casal gay isso vai estimular ela a ser gay, não tem nada a ver, ela só vai aprender a respeitar e a a tratar de igual pra igual porque realmente os gays, eh, foram muito maltratados entendeu? E eu acho que ninguém tem que ser maltratado, ninguém, nem os animais na minha opinião tem que ser maltratados, entendeu?
Demais, demais. É verdade. Ah com certeza, pior ainda é eles, né, coitados que estão ali <laughs>
E que não tem nada a ver com a gente e que a gente acaba né invadindo o espaço deles.
Nem nem omite, né, nem nem emite. Aham, nem emite uma opinião, coitadinhos, <laughs> só querem viver. <laughs> É verdade, é como todo mundo, né, na verdade, assim, é aquela questão de vi vive ou deixe viver.
Pois é.